Eee, harga proyektor tuh murah banget, Kak, kayak cuman Rp70.000-an gitu di saat harga aslinya tuh Rp.600.000. Itu gila banget kan? Kalau dipikir-pikir. Nah awalnya tante aku tuh ragu karena dipikir tante aku, "Wah ini murah banget," apalagi tante aku kebetulan guru dan butuh proyektor lah ya untuk sekolahnya kalau nggak, muter-muter, buat anak-anak muridnya gitu kan. Nah saat itu tante aku ragu kan cuman aku yang kayak bilang aja, "Udah nggak apa-apa coba beli aja dulu," aku bilang kan, "Paling juga kalau misalnya ntar rugi nyampenya, atau gimana ya ruginya cuma berapa puluh ribu" heeh, pokoknya segitu doang gitu kan, ya udahlah tante aku beli, mmm, terus, pas beli nunggu kayak sekitar 3 sampai 4 hari pas nyampe itu ternyata tau gak sih nyampenya apa, Kak? Nyampenya tuh malah kayak kecil kertas kayak plastik kecil, terus kalau dipegang tuh mungkin isinya kayak kertas atau tisu doang gitu loh, jadi makannya, tapi untungnya saat itu, eee, kurir yang ngasih itu kan aku yang nerima paketnya karena tante aku lagi ngajar kan, lagi kerja kan. Aku yang nerima paket di rumah terus, kurir tuh langsung bilang tadi dia bilang ke aku kan, pakai bahasa daerah cuma aku Indonesia-in kan, "Kak Kak, ini kayaknya tipu deh aku balikin aja ya aku return aja ya paketnya, itu ke penjualnya." <chuckles> Eh, kata-kata si kurirnya kan, terus aku yang kayak
Mmm. Iya. Oh iya, bener bener. Mhm. Terlalu banyak. Mmm. Mhm mhm. Apa, Kak? Heeh. Waduh. Tep Mhm. Mhm mhm. Ok A Mhm. Wah! <chuckles> Heeh heeh, si kurir nya baik banget.
nah, makanya aku kayak wah ini baik banget mereka be yang bersangkutan kok bisa sampai sepeduli itu, mungkin mungkin kurirnya udah biasa kali ya nerima paket-paket yang kayak penipuan kayak gini, karena kan gak masuk akal, kalau masa kita beli proyektor, soalnya kan tertulis ya, Kak di kalau misalnya kurirnya nge-scan, ini apa si barcode yang ada di paket tuh kan kelihatan nama produknya juga harganya berapa kayak gitu, mhm.
Mhm mhm. Oh. Mhm mhm. Pasti sih. Oh gitu, dari beratnya aja udah mencurigakan mungkin dari kurirnya ya, pas kurirnya nyampe pas kurirnya nyampe, nah itu pembayarannya itu, eee, COD atau udah dibayar, Kak? Biasanya kan kalau COD tuh si kurirnya membuatkan itu ya, biar buat balikin. Kalau ini pembayarannya langsung?
Betul, jadi emang sedetail itu heeh, makanya. Mhm. Nah, kalau ini udah tante ku kemarin udah kebetulan udah bayar, tapi si kurirnya itu langsung balikin tapi uangnya langsung balik juga kok ke, eee, apa, tante aku saat itu cuman memang aku kayak gak nyangka padahal dulu pas aku coba beli alat musik dapatnya berhasil gitu kan, ya walaupun luar negeri ya. Sampai aku mikir ini apakah semua penjual tuh kayaknya ada juga ya oknum-oknum yang bandel gitu yang jual-jual kayak gini, gitu.
Wah. Mhm mhm. Oh, syukur ya. Mhm mhm mhm. Heeh. Mhm mhm, manfaatkan celah lah ya.

E entahlah ya Kak. Kemarin itu, memang <chuckles> kayaknya, eee, skip-nya juga kita di situ. Jadi, kemarin tuh karena ngejar flash sale kan Kak, kayak, misalnya produk ini tuh cuma bisa harga segini, dalam waktu 5 menit doang. Lah, gimana kita kan, panik ya, langsung buru-buru mau check out kan. Mau bayar, gitu. Nah, kayak gitu nah ketika dapat obrolan-obrolan yang seperti itu, ya artinya aku sama tante aku, kita langsung buru-buru mau check out. Dan dengan pengalamanku juga tadi. Aku beli barang murah, berhasil nyampenya juga asli bagus, memuaskan ya. Jadi tante aku kayaknya percaya-percaya aja kan. Dan makanya tapi, nggak nyangka aja. Kita padahal kan, kalau obrolan-obrolan kayak gitu kan, sebenarnya penjualnya nggak akan rugi ya Kak ya, karena kan mereka, ketika pasang barang mereka jadi diskon. Ya uang mereka terima tuh juga akan sesama dengan harga asli. Iya yang.
Mmm. Oh. Gitu ya? Oh, iya itu yang mhm mhm. Oh, gitu. Mhm. Iya. Oh, begitu Kak. <chuckles> Iya. Oh sama gitu ya. Oh, berarti itu dari Shopeenya ya mem memberikan, eee, diskonnya ya?
Heeh, betul dari Shopee sebenarnya yang ngemotong diskon, dan mereka yang subsidi, gitu. Tapi, entah kenapa, ada yang tadi, penjual-penjual bandel tadi. Kok mereka malah, ini, menyalahgunakan gitu kan. Makanya aku kayak menyayangkan aja, aduh, niat kata mau belanja, dengan damai, dengan ceria gitu ya, mau menghambur-hamburkan uang ini gitu, tapi ternyata malah bisa ditipu kayak gitu. Aduh sayang banget lah.
Mhm mhm. Oh. <chuckles> Oh. Gitu ya? Benar benar. <chuckles> Iya, tapi, eee, tadi Kakak bilang, ada timer-nya ya? Maksudnya, di menit segini nih, flash sale-nya habis, gitu. Itu mempengaruhi pengguna banget nggak sih?
Mhm. Betul betul. Untuk aku pribadi sih, mempengaruhi ya. Jadi enggak cuman dari segi review dan harga, tapi kalau dikasih waktu kan, untuk para pembeli tuh, jadi kepepet juga kan. Jadi, mereka langsung buru-buru mau check out, mau bayar kan. Tapi ini kembali lagi sih Kak, aku melihatnya, ke kita sebagai untuk aku pribadi juga sebagai pembeli ya. Jangan sampai timer kayak gitu, bikin kita buru-buru check out. Makanya kita iya. Perlu bijak jugalah melihat dari reviewan tadi. Terus
Heeh. Oh. Mhm mhm. Mempengaruhi ya? Iya. <chuckles> Lihat-lihat lihat-lihat lagi ya ya Kak? Psikologi manusia jadi, apa ya, oh ini, "Ayo ayo, cepat, dikit lagi habis waktunya" gitu.
Heeh. Benar. <laughs> Iya. Makanya setuju banget. Jadi kayak, kembali lagi lah ke pembeli sebagai bijak. Ini PR aku juga sih. Sampai sekarang, <chuckles> sebagai pengguna belanja online ya. <chuckles>
Mhm. Menarik banget nih, bahasannya nih Kak. Makasih ya udah sharing-sharing nih. Aku tapi harus, eee, pergi ke kamar mandi dulu nih. Makasih ya.
Aduh. <chuckles> Waduh. Siap siap. Makasih banyak juga ya Kak. Udah nyimak. Nanti lain waktu lah, kita ngobrol lagi.
Oke. Bye.